あのね、私、はちゃんとあの、とめ、はね、はらい、あれをあのカチッとやるの。あの、ちあの、ちゃんとこれで書くのよ。で、書いてくるよ。うん、向こう、もうなんか、なんていうの、もう記号みたいね、口ってほら、縦に横あの下いって、そして一番下を左から右に書く33画ですよね。あれをね、いっぺんにさ、四角を書いてくるわけよね。あの数学みたいにね。<laughs> そう。
うん。うん。 あ、うん。うん、あ と書いてくる？ <laughs> うん。 うん。あ、そうん。しそ。 うん。 うん。あ、うん、そうね。あ、でも日本人もやるよね、もう今のうん、やらない？こう、もうめめんどくさい、<laughs> めんどくさいって、もういちいち書かない4回書かなくない？もう日本人ってか書きます？やっぱり、いちに、ん。
あ、そうなの？日本人もやるの？ うん？うん。 まあもう、それはもう私らは大きくなったらね、もうめんどくさいからぐちゃぐちゃってなるけども。
あ、あの 教える時はそう、よよん4回の方がいいけど。
を、ちゃんとね、あの漢字のほら、あのクイズなんかでもさ、せん日本の先生ってすっごく細かいじゃないですか。ここが
あんなん。 ま、教えうん、教えるのはね、しょうがない、それは。<laughs> あ、でんでないとだんだんなんか、ね。
う、う、ね、うん、そこまではしない。できないけど、ん。 うん。<laughs>
変変な漢字になってちゃう、うん。
うん、なるなっちゃうからね。一応あの気をつけて、一応そういう日本の文化っていうのも入ってるわけだからね、これが日本の文化ですよみたいにしてね。だからちゃんとこう自分であの発明しないでねってゆってるんだけど。うん。
うん。 うん。 そうね。 そうね。 そうそう、そう、で、そうだよね。だからきっちり教えないといかん。んで、あの、なんかやっぱ試験漢字書かせるような、なんか筆記の時はちゃんと時間かかるってこと。うん、じでも時間かかるってことをちょっと考慮を入れて、多く時間をあげた方がね、いいですよね。
うん、はい。 うん。 書けてます。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
あ、宿題ん宿題は。宿題はねって。<laughs> うん、ありがとうございます。また、はい。お願いします。はい、失礼します。